Como você organiza o seu espaço para render mais em casa?
Olha, eu estou nesse processo inclusive então é legal f pensar nesse assunto, já que, por exemplo, semana passada eh, eu com eu tinha comprado algumas coisas assim iniciando a semana de Black Friday de um site, né, daí eu comprei uma panela de arroz elétrica
Hum, interessante.
né, hã, a panela dizia assim: "Six servings", aí eu pensei o quê? Em 6 porções. Daí
Como assim? Ela ela cozinha em porções?
É e que ela podia fazer até 6 porções. E ela tinha um <chuckles> é engraçado isso, porque ela t além dela ter a panela de arroz, ela tem também uma parte para legumes em no vapor, sabe.
Ah. Entendi. Ah, isso é muito interessante, né, porque é muito prático. Esse é o tipo de panela que você pode programar também?
Uhum. a Uhum. Sim, sim você coloca lá o tempo e ela faz e eu pensei assim: "Gente, isso vai ser perfeito, porque daí eu já cozinho o meu arroz, ela cozinha sozinha, né, enquanto preparo os meus legumes". Mas, daí, quando a panela chegou, eu vi que na verdade ela não é 2 em 1. Ela é ou você faz o arroz ou você faz legumes, porque a parte do vapor do legumes ela fica dentro da panela.
Ah. Então como que você faz? Você não tem como você usar as 5 porções?
Não, ou é um ou é outro. Quando a quando chegou, aquilo me estressou em um nível. Porque eu pensei: "Gente, não é nada do que eu planejei, porque o que eu tinha planejado era de eu cozinhar arroz e legumes no almoço pra comer no almoço e na janta."
Claro.
Sabe? Pra não ter que fazer 2 vezes, vamos de microondas e um beijo. Eh, daí eu devolvi a panela. Inclusive eu nem sei onde foi parar o meu reembolso, porque diz que tá no site, mas para eu usar em outras coisas, mas eu não achei ainda. Porque eu fui fazer uma
Ah, você vai achar, né, porque não é possível. Você tá acostumado a comprar nesse site?
Uhum. Oh tô é a Amazon, assim, super tranquilo.
Ah, então, você vai achar. Ah, mas que decepção, hein? Você comprou a tua panela para ser, assim, uma uma ajuda, né. E finalmente, na verdade, era uma propaganda meio, assim, não enganosa, mas também ela não era muito verdadeira, né?
Uhum, vou achar. Em algum lugar aquilo vai estar. É, não, mas calma Enganozinha. Não, não era. Porque eu olhei foto, eu olhei review e tal e eu via o povo só fazendo arroz, falei assim: "Beleza ninguém aqui quer fazer legumes igual eu, né." Mas na nas nas fotos da propaganda, tinha ali a pessoa fazendo o o legumes e o arroz ao mesmo tempo, então eu me iludi.
É, então você viu isso e você acreditou que isso ia resolver o seu problema. E realmente, né. Se você tem uma panela assim você está minimizando, né, o v se ela funcionasse, assim, né, se ela fizesse 5 porções, você poderia imaginar que seriam 5 panelas a menos em uso, né?
Uhum. Não e Uhum. Exato, não e, assim, na verdade eu só queria fazer, por ex não, então, eu achei engraçado porque 5 porções na verdade sic servers são 5 colhe eh, são 5 colheres.
Ah.
Hã, aham, depois eu entendi. Olha, pelo menos o que é que eu ganhei dessa situação toda? Um aprendizado da língua inglesa.
Olha, você é legal, viu? Porque pelo menos você viu o lado positivo, ia ter gente que ia só reclamar, mas pelo menos você tem esse senso de humor, né. E tem essa visão também porque, eh, a vida é assim, né, a gente aprende com os erros, né?
Tem que ver, né. Uhum, hum. Sim. Não, mas calma que tem mais aí, né. Como eu falei, eu já devolvi a panela. E eu tinha comprado uma Air fryer, também. Eu queria uma Air fryer grande, que eu não tenho forno, então, eu queria uma Air fryer que coubesse uma pizza, aquelas do mercado.
Aham. Aham.
E aí eu comprei uma Air fryer gigantesca, ela de 120 por não, de 102/80. Falei: "Ah não, beleza, está um desconto legal". Quando essa Air fryer chegou, 1º que eu levei 3 dias para abrir a caixa, tá? Porque eu porque eu estava fazendo outras coisas, eu falei assim: "Beleza, eu não vou, não vou mexer com isso agora". Aí sábado eu fui comprar as cortinas pra casa, para ficar mais confortável e tal, né? Porque eu acho que, assim, um quarto confortável eu durmo melhor, dormindo melhor eu rendo mais, enten entende a ligação?
Por quê? Entendi. Com certeza, o importante é ser feliz, né?
Exato, aí eu fui, desci na loja física, esse frio, e tal, aí eu comprei as 2, comprei uma penumbra maravilhosa, e comprei uma blackout, uma blackout, super pesada, parecia de hotel, assim, sabe. E aí eu escolhi um tom marrom porque eu gosto muito de cromoterapia, eu realmente acredito que as cores incentivam. Então assim, era um marrom clarinho porque, segundo a cromoterapia, eh, essas cores mais terrosas e tal, faz com que a gen o nosso subconsciente entenda que a gente tá protegido.
Com certeza.
Porque a cor de uhum.
Olha só, interessante isso que você está dizendo, eu, também, acho que a cromoterapia é importante mas eu não conhecia, assim, em detalhes.
Sim. É porque, por exemplo, hã, eh, pode ser um pode ser uma pseudociência, eu tenho noção disso, tá? Mas eu gosto de ver como eu me sinto em relação às coisas e, se eu ver que aquilo está batendo com o meu sentimento, eu falo: "Ah, por que não?". Mal não vai fazer, né?
É não, se vo é a cor que você gosta, né, você tem que deixar a tua casa do jeito que você gosta, é sua casa, é seu cantinho, né. É é lá que você fica o tempo todo. então, no mínimo tem que ser confortável no teu estilo.
Pior que não é, eu queria um azul. Aham, então Pois é. Isso, e assim, pior que eu nem gosto dessa cor, eu gosto mesmo é de um azul-marinho, mas eu na cromoterapia dizem que a eh, o seu subconsciente entende que você está perto da água e não dorme bem. Não faz muito sentido porque o quarto já está escuro, mas enfim, <chuckles> eu levei
E o marrom serve pra quê? O marrom serve pra quê?
Oi? O marrom é como se você estivesse, assim, numa caverna sabe. Um begezinho, assim, porque é cor de pedra. Então é como se você estivesse dentro de uma pedra te protegendo.
Ah. Entendi.
Uhum. Mas aí beleza, né, as cortinas chegaram, gastei €90 só de cortina. Hã, não ficou bom, aí eu vi que o varão estava cedendo, que o homem instalou ali com um, ah, com um um parafuso que já tinha, mas tudo bem, não é culpa dele. Ele instalou certinho, eu fui lá senti o peso e tal, tá certinho. Mas que que aconteceu? Como a cortina era muito pesada que eu comprei, o varão não ia aguentar, ele não tinha sustentação para aquela cortina. Daí que que eu fiz?
Gente. E você sabia disso quando você comprou a cortina?
Não. Eu f eu p eu eu soube na hora que eu instalei. Aí, eu falei: "Gente, isso aqui"
Ah, você sentiu que ela estava mais pesada e que então o como se fala? O sustento ali ele não ia aguentar com o peso da cortina?
Uhum. O varão ia ceder. É. Aí, eu falei: "Gente, isso aqui vai dar ruim". Só que começou a me dar uma ansiedade, por exemplo, eu podia ter deixa eu eu eu tenho 1 mês pra devolver essa cortina. Eu podia ter Isso. Podia ter devolvido, sei lá, na sexta-feira que eu não trabalho, pegava um dia de manhã ali e ia. Mas eu, no mesmo dia mesmo, eu p pedi um Uber, fui no shopping e devolvi, sabe.
Certo. Bom, pelo menos isso, né. Já te deu 5 minutos, você não quis nem saber, né. <chuckles>
Aham. Porque às vezes, acontece alguma coisa assim, que eu olho pra aquilo e penso: "Gente, eu não quero mais lembrar que isso existe".
Quer tirar da frente, né, mudar a página. <groans>
Uhum. Sim, sim. Meu reembolso veio hoje, inclusive, dia útil. Já tenho que jogar fora o o comprovante que tá aqui me encarando, inclusive ainda não botei no lixo.
E que que você vai fazer para substituir, então, a cortina que você devolveu?
Então, aí eu entrei na Amazon e eu vi, hã, cortinas muito parecidas, só que mais leves, claro, porque aí eu le precisei colocar isso na matemática, por muito mais barato, tipo, metade do preço. E aí eu falei assim: "Beleza, vou comprar essas, então."
Bom. Hum, você vai investir, né. De qualquer forma você já vai sair ganhando, né.
Uhum. De qualquer forma. Isso! Aí eu comprei. Então eu acho que essa qualidade vai vim. Aí eu pensei: "Gente, essa semana chega, essa semana, tanto a panela de arroz maior que eu comprei, quanto as cortinas que eu comprei, também, tudo no sábado mesmo." Mas daí beleza, hoje eu fui entrar no site da Amazon pra ver, né, quando quando ia chegar, se era hoje, se era amanhã. <chuckles> Aí, tá assim: "Chegando de 5 a 7 de fevereiro."
Aham. O que que deu, no site? O quê?
Uhum.
Sério?
Uhum.
Nossa, não acredito. Cara de pau, hein. Por quê, é uma cortina tão especial, pe especial assim que tem que ser feita sob encomenda, que que ela tem de tão espe
Isso. Não, eu acho eu acho que tá na China, mas, por exemplo, eles colocaram assim, eh, vendida pela Amazon da Espanha, então eu achei que super viria, assim, mas agora agora t o que eu ia fazer para o pra minha tranquilidade de inverno eu não ch eu não sei quando chega.
Caramba.
Uhum.
E não tem como você também pedir o reembolso e comprar uma outra cortina que chegue mais rápido pra você poder decorar a tua casa e se sentir confortável o quanto antes?
Então, eu meio que, dessa vez, eu entreguei pra Deus.
Entendi, você deixou na mão de Deus. <chuckles>
Uhum. Eu entreguei pra Deus, assim, até porque a Amazon fala que vai chegar em mil anos e geralmente chega em 2, 3 semanas. E aí eu tô contando Uhum. Eu estou contando com isso.
Ah, você tem experiência com a Amazon. Entendi, então, bom, se você já conhece e você sabe um pouco esse ritmo, se você prefere esperar, espera também, não é isso também que vai deixar você, assim, mais ou menos confortável, né, seria ótimo, mas, às vezes, as coisas não são como a gente gostaria, né.
Uhum. Isso. Não, nem sempre as coisas são como a gente gostaria, então, assim, eu tô aos poucos fazendo essas coisas de eh, cuidar do meu espaço para ele me render mais e tudo ma e tudo mais então assim, tendo muito cuidado para não voltar aos erros que eu tinha feito antes, coisas assim. Mas ao mesmo tempo, hã, com muita noção de que hã, o tempo o tempo às vezes, não não tá ao nosso favor.
Não, nem sempre, porque as coisas assim eh, existe a parte teórica e a parte prática, na teoria, né, as coisas são muito fáceis, mas na prática, né, elas não se parecem muito com a teoria, não.
Uhum. sim É, e acho que e nada bate a prática, né, impressionante.
Não, porque uma coisa é você, né, analisar né na escrita, outra coisa é analisar no real, né?
Exato. Uhum.
Mas é interessante essa forma que você tá pensando, né, porque você pensa não só na parte da sua alimentação em relação a como você vai cozinhar, né, e como você vai tornar o a tua cozinha mais prática, mas você pensa também no teu conforto, você pensa na cromoterapia, você tem vários elementos interessantes, né, para organizar o seu espaço, eu acho isso muito legal. E ao mesmo tempo também você é bem-humorado, né, mesmo que tenham coisas assim que não saiam como você imagina
Uhum. Hum.
você consegue ver um lado bom. E ainda agora, né, nessa última parte que você falou, né, eu te apressei, falei: “Ah então vai devolve, né, pega o dinheiro de volta,” mas você não tá com pressa assim, como você já conhece, né, o site, você vai deixar levar, então eu acho que tudo isso é interessante no seu jeito, né, de pensar. E também, mais cedo ou mais tarde o teu espaço vai estar melhor, né, e você vai se sentir bem mais confortável com a tua casa bem organizada.
Uhum. Uhum. Sim. É. Uhum Mais cedo ou mais tarde, no caso mais tarde mas talvez seja um um incentivo para eu aprender a a fazer o arroz na panela normal.
Talvez. olha, deixa eu te falar uma coisa, essa conversa foi muito boa viu, eu acho que eu vou seguir essas dicas, vou pensar na cromoterapia também. acho que foi muito legal conversar com você, viu.
uhum. Uhum. Ah, que bom fi é, eu também gostei muito de falar com você sobre esse assunto, pensar nessas questões, obrigado por me ouvir.
Ah, então foi um prazer e até a próxima.
Hum, até a próxima tchau, tchau.
tchau, tchau